じゃ、あの、最近のニュースで、あの、怒りを感じたことって何かありますか？
はい。ええ。 あります。えっと、最近なんか、こう、見知らぬ人を無差別に、こう、後をつけて女性とか、...で、なんか、刺して、殺害してしまったっていうニュースととかがあったりして、あとほんとに、「なんでだろう」と思うんですけど、みんななんかすぐ腹が立つと、なぜかナイフとか持って、刺しちゃったりとかっていうのをすごく頻繁に最近ニュースで見かけるんで、「なんでだろう」と思って、もうなんかちょっと、怖いし、ちょっと腹が立つし、うーん、もううん、あと無差別とかっていうのも、ほんとにやっぱり腹が立ちますね。
うん。 うん。 う、はい。 ああ、ああ。 ええ、へ。 うん。 うーん、うん。 へえ、へ。 うーん。 うん、ほんとですよね。 うーん。
うん。うーん、やっぱりなんていうのかな、なんかものすごく恨みがあってとか、なんかすごい喧嘩してとか、なんかそういうのがあるんだったら、わまだ、わからなくもないっていうわけじゃないすすないですけど、ああ、なんか、だから、そういうふうな、なんていうのかな、こう、腹が立っちゃったから、そういうふうにしちゃったのかなっていう感じには思うんですけど、全く関係のない人にっていうのが、ほんとにちょっと腹立たしいですね。もしそれが自分の身内だかね、そういう目に遭っちゃったらとか思うと、もうなんかほんとに腹立たしく感じちゃいます。うん。うん。
ほんとですよね。 うん。 うん。 はい。 へえ。 はい。 うん、ふん。 うーん、ん。 うーん。 わわ、うんうん。 そうですよね。 うん、はいはい。 ほんとですよね。なちょっと前に、あのちょっと前か。あの、ね、ある所で、こう、く腹腹立ち紛れに車で暴走して、あの、通りの人何人も跳ねてなとか
ええ。 うんうん。 ああ。ありましたね、うん。
ちょっと、相次いだことがね、あったり、したけど、ああいう感じの事ですよね。
はい。 そうですそうです。なんかうんうん。
うん、怒りをこう、社会にぶつけるというか。
そうなんですよ。
うーん、うん。
それがね、ちょっと、なもう何か、自分で解決出来ないですよね、大人なのにと思って。そう、人に八つ当たりするって言うのがね。しかも、その、やつあつり八つ当たりする相手って、必ず、例えば小学生の列とか、お年寄りとか、あの、こう、自分よりも、こう、絶対弱そうな人。
うーん。 うーん。 うーん、うん、うん。 あ、なるほどね、じゃ、弱者ね。
うん。絶対何か、強面の人とかに、そういう事しなしししないじゃないですか？うん、それも、ちょっとね、うん、腹が立ちますね。
しないですよね、うん、うん。 うん。そうですね。何か、そういう、こ構造が、あの、ほんと腹立ちますね、考えるとね。
うーん。 うん、そうなんです。うーん。
うーん、そうですね。何か、そういうのって、こう、小学生の頃から、そういう、弱い者いじめがあって
あい。 うん。 ええええ。 ありましたね、うん。
なんか、社会に出ても、そういう構造って、変わらないですよね、何か弱いひ
うん。 ほんと。ああ。
弱者が、狙われて。
そうですね、確かに。子供の頃から、変わってないですね、考えてみると。
うーん。 そうですよね。なそれに関連しょ思ったのが、あの、例えばこう政治の世界のね、ニュース見ると、今は、こう、アメリカが凄く強国として、あの、幅を利かせていて
うーん。 ええ。 うんうんうん。はい。 ああ、確かにね。うーん。
あ、それよりもちっちゃな国とか
うんうん。
あの、軍事力が無いくに対して、結構強気に出るような
うん。 ほんとですね。
あの、関税のニュースなんかもありましたけどね、かなり強気な提案をして
うん。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
なんかなんかちょっと構造的にこう弱い者いじめのね小学こなような。
うん。ほんとですよね。もうなんかアメリカが絶対って感じで、言ったらもうそれを通すって感じですよね。
うん。 そうですね。対等じゃないですよね、やり。
うん。ほんとにそれは最近全然違いますね。
うーん。なんか、そういううん。
うん。もうなんかうん。 なんか強い国ってもう決まっちゃってますよね、世界でね。
そうですね。
うーん。
うーん。
ねえ、なんかその怒りをどうやって整理したりしてますか？あります？整理の仕方とかって。
うん。 そうですね、まあ、あの、大谷君のニュースなんか見て
うん。 ああ、いいですね。
気を紛らわせるというか
うーん、確かに気を紛らわせないと。うん、もうどうにもなんないってありますよね。
うーん。 そうですね。最近はね、なんかあの、私も野球野球が好きなので、あの高校野球なんかを見るんですけど。ある高校のレギュラーの選手が、えと、こう指がなくて
うーん。 ああ、そうなんですね。 うんうんうんうんうん。 ええ。 うん。 はい。 うん。ああ、そうなんだ。
で、あの、指がないんですけど、レギュラーを勝ち取って、で、甲子園に出てきて、で、いいとこまで行ったんですけど。その子のほんとにその、あの、努力がね、その、子供の頃からの努力とか、親しつけとか、そういうのがクローズアップされたドキュメンタリーがあったんですけど。 ひ人の何倍もね、やっぱ努力してレギュラーをこう勝ち取っていく様子なんか見ると、いいですよね。なんかもう、そういう嫌なニュースを忘れちゃうていうか。あ、ありますか？
すごい、うん。 ええ。 はい。 うーん。 ええ。 へえ。 ああ、うんうんうん。 うーん。 ええ。 確かに。うーん、わかります。私もそういったなんかちょっと、もう怒りを誘うようなニュースを見た時って、そのままだと気分が悪いんで、なんかこうあの、可愛い動物のなんかあの、うん。
うん。 うん。 うん。 あっ。 ユーチューブとか。
え、ユーチューブとかで、あのなんだろう、動物の、うーん、こう、なんかこうわらわら笑ってないけど笑ってる顔とか、ほんとのね、動物で AI とかじゃなくて、そういうのとか、あとトリマーでこうポメラニアンとかが、こうカットしてもらうと、気持ち良すぎて、こうポメラニアンこう寝ちゃうんですよ。うとうとして。うん、そういうのとか見るとかわいいから、もうその怒りがなくなる。んで、やっぱりなんか紛らわせられるような、こうちょっと心温まるようなね、ニュースを見ると、リセットされて、うん。うん、それはちょっと大切かな、うん。
うん、ええ。 うん。 うん。はいはい。 ええ。 はい。 ええええ。 <laughs> まあ、ああ。 ええ。え。 うんうんうんうん。 リセットされて。そうですね。 ま、そう考えると、最近その、なんか動物をテーマにした、話題あの、ばんぐテレビ番組とか、ちょこちょこ多くないですか？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
ああ。うんうん。
あの時々、ま、そのばんばんレギュラー番組もあれば、特番でなんかこう、あの、動物のと、あの、ハプニング集百選みたいなの出てきたりとか、ま、よくやってるイメージがあるんですけど、もしかするとそういうね、なんか、人々のこう気持ちが、そういうものを欲してるのかななんて。って今思ったりしました。
ええええ。 うん。 うん。 ああ。 うんうんうんうんうん。 うん。 うん。 それあるかも。 うーん、ああるかも。なんかそういうの見るとやっぱりほっこりするし、結構そういうのってうんやっぱり、アクセス数もかなりのアクセス数取ってるんで、あ、みんなやっぱりちょっとあの安らぎたいんだなって思いますね、そういうの見て。うーん。うーん。
ほっこり。うん。 うーん。うーん。 ね。うん。ありますよね。YouTube でも、あの、動物動画人気ありますよね。
ええ、ありますね、本当に。うん、面白動物動画とかね。
ううーん。 あ、とか。うーん、ね、よくね、わうちも猫がいるんですけど、あの、大人になってからか飼ったので、あの、ちょっと諦めたんですけど、もし子猫から飼ってたらね、是非なんか、動画を撮って、YouTube あげたいな、副副収入なんじゃないかとか、 したん。
うん。うん。 ああ、うんうんうん。 ああ。 ええ。 ええ。 ああ。 うんうんうんうんうんうん。猫は人気ですもんね、みんな好きだから。
猫動画いいですよね。うん。
うん、本当に人気ですよね。うん。やっぱり猫ってこうなんて言うんだろう、こう、まん丸くなってこうひなあったかいところにこういたり、こう、なんかこう、いちある意味こう、癒し系が
うん。 うん。 うん。 うん。うん。うん。
癒しを感じることが多いから、そういったね、怒りを感じたりしても、こう救われるじゃないけど、猫飼ってる人とか動物飼ってる人多いので、やっぱり結構そういう動物と触れ合うことによって、ま、ニュースなんかで見た怒りをね、和らげたりとか、そういうのにも役立ってるんじゃないかなって思ったりもしますけど、どうですか。猫飼ってて。うん。
うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 ね。 本当そう思います。あの、ね、飼ってる人は、ふからこう触れ合えるので、あの、良い良いと思いますけど、なんか飼いたくても飼えない人っているじゃないですか。アパート とか、猫アレルギーとかつって。多分そういう人が YouTube とか見て、癒されたいっていうかね、そういうニーズって大きいのかなと思いますし。
ええ。 うんうんうん。 うん。 ああ、うんうんうんうん。ますね。うんうんうん。 うんうん。 うん。 それ、ありあると思います、すごく。うーん。
うーん。なんか、そういう友人なんかもやっぱりいるので、飼えないから、なんか、毎日のこの夜の時間帯は、猫動画を見て過ごしてるっていう人もいるぐらいやっぱりみんなニーズがね、ある思ったりもしましたけど。
うんうん。 うん。 へえ。 うん。うん。 求めてるんですね、やっぱりね、こう安らぎを。
ね、社会がやっぱりね、もう今求めてるんでしょうね。これだけ、動物もの多いので。
うん。 確かに。 ね、やっぱりちょっと怒りが多い社会になってるんで、そういうね、癒しも大切かなと思うんですけど、例えばそういったニュースとか見て、なんか誰かとそのニュースに関して話したりとかってしますか？
うん。 うーん。 うん。はい。 うん。 そうですね、やっぱりあの、家族と
うん。 うんうん。
あの、あまりにもこう 国が、こう、じじ自分のね、国ファーストって言うんですかね。自国ファースト
うん。 ええええええ。 うんうん。
の国が増えてきたななんてね。ちょっと家族とよく話して。昔はもうちょっとこう、なんていうか、国際的に協調していく
確かに。 ええ。 うんうんうんうん。
ために、ひこう政治家が動くなんてことが多かったんですけど、今はもう政治家が自分の国のためにこうなんとか
うん。 うん。
外交手腕を発揮してやっていくような、傾向が見られるんです。それってすごくすわみんな、は腹が立ってね、やっぱか家族と話したりしますけど、どうですか、ありますか？
うーん、うんうんうんうん。 うん。 私は、あん話さないんですよね。うん、なんか、話さないかな。でもきっと、うん、話したら
うん。 うん。 うん。 自分の中で。うん。
と、あ、多分話しちゃうとどんどんなんか怒っちゃうかもしれないとか思っちゃって。うん、なんか白熱しちゃいそうな気もして。
うん。 ああ、ああ。 なるほどね。にうん、こう、感情がどんどんこう話す事で高ぶってね、いったり。
うん。 うん。 うん。それがあるのかもしれないかな。うん。
しますよね。 じゃあ、どどんな風にこうあれですか、自分の中で消化
そうですね。うん、む自分の中で消化したりとか、あとはさっきちょっと話題になった癒し動画を見て解決したりとか、あ、あとは私そういったニュースとかの、あの、コメントとか見んのが好きなんですね。で、コメントでみんな同じニュースだけど感じ方ってすごくもうみんな違うんで、それ見てなんか「え、なんでこう感じちゃうの」っていう人もいるし「あ、やっぱりね」っていうのもあるし、なんかいろんなこコメントもなんか、やっぱりそういったニュースだと、もうすものすごい数のコメントがついてるんで、それを読んでると次第にこうなんか、怒りが収まるっていうわけじゃないですけど、ちょっと違う感情が湧いてきたりして、うん、あとまた、おんなじニュースでも違うメディアから拾ってくると、ちょっと違う風に内容を話してたりとかもあるんで。うん、そんな感じで、うーん、ちょっと和らぐわけじゃないんですけど、あ、こういう見方まあバイアス、「こっちはちょっとバイアスじゃない？」っていうのを感じたりとかうん、して。
うん。うん。 うん。 うん。 うん。 うん、うん、うーん。 うん。 はい。 へえ。 あ、はい。 うん。 うんうん。 うん、うん。 はい。ええ。 うん、うん。 うーん。 なるほどね。 はい。 ええ。 うん。 はいはい。 うん。 うん。 まあ。 うん。 はい。 うーん。コメント見るっていいですね。なんかあんまり考えたことなかったですけど。うーん。だからなんか、自分のこう考え方にちょっとやっぱり偏る事ありますけど、自分の考え方が。ま、ちょっと100パー正しいと思わないでも、ちょっと自信がある時なんかにコメント見ると「あ、そうか」みたいなね、発見が
うん、面白いんですよ。あ、うん。 そうなええ。 うんうん。 ええ。 うんうん。 ええ。 うんうん。ありますよね。うん、なんでこんなに同じニュースなのに、話題なのに捉え方が違うんだろうってほんっとに思いますね。コメント見てると。
します。うーん。 う、うんうん、ん。 確かに確かに。コメント欄って凄く有効ですね、そう考えるとね。なんか
うん、そう思います。
みんな集まって、意見をこう、一つのテーマに対して述べてるような場なので
うん。 うんうんうん。
それをこう自分のペースで見れるっていいですね。
そうですね。で、なんかコメントを上げる人ってすごい人がいて、例えばまだニュースになってない状況とかも、なんか知ってるのかなんかわからないんですけど、上げちゃってる人もいるんですよ、コメントで。例えばなんか、こう、なんか悪いことして捕まった人がいるとするじゃないですか。で、その人の状況がわかんなかったりすると、「あ、その人はもう家族がどうのこうので、どうなった人なんだよ」みたい、「ええ、なにそれ」みたいな感じ。のとか、やっぱりそ実はその人、本当かどうかはわかんないんですけども、もうししなんか身近だった人っていうのもあるのかもしれないし、うーん、そんなこともあったり、しますね。うーん。
うん。 はい。 うん。 ええ。へえ。 はい、はい。 ええ。 ええ。 へえ。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 そうなんですね。なんか は犯罪とかそういう事件物の、なんか SNS だとそういうコメントも出たり、 ですかね。
ええ。 ええ。 そうなんですよね。うーん。それには結構びっくりしますね。
へえ、へい。 しかも、あの、あ、ススピードがね、そのスホットホットなじゃあ情報が早くね。得られメディアよりも早いという。
うん。 そうなんですよ。ほんと早くて。 うんうん。早いですね。うーん、そうそう、もう、なかなかね、うーん、そう、最近本当になんか、ほのぼのするニュースよりも、ね、あんまり嬉しくない、ちょっと怒り誘うようなニュースがちょっとね、多いんでね、なかなか心休まらないこともあったりはするんですけれどもね。うん。
うーん、うーん。 そうなんうん。 うん。 うーん、うん。 うーん。 へえ。 おえ。 うーん、そうですね。
やっぱりね、うんうん、誰かと話して、気持ちをね、変えるっていうのもいいことだなって、さっきちょっと伺ってて思いました。うん。
まあ、うん。 うーん。 うーん。そうですね。なね、もうほんと、ココメントなんか見て、ちょっと自分の感情を冷却するとか、 しとのみけんを聞くとか、いいですよね。
うん。 うん。 うんうんうんうん。 うん。そうですね。やっぱり自分の意見だけに孤立しないっていうのも大切ですよね。うん、はい、ありがとうございました。
うん。ありがとうございました。